Это это классно. А вот как бы так сказать, а мне даже вот интересно: вот если вы в детстве вот встретились, и не было, э, никакой возможности найти друг друга- вот, всё равно же время прошло после 1 встречи,- а как вы потом-то друг друга нашли, когда стали взрослее и у каждого там были свои какие-то соцсети, типа того?
Мгм. Так. Так. Мгм, да. Э. Нет нет нет нет, ты знаешь, там прошло буквально, м, то есть это было не сразу- там прошло несколько, по-моему, лет, но у нас уже были, как бы, мы ж познакомились, уже знали там имена конкретно, э, конкретно фамилию, хотя родители и так, в принципе, знали. И потом мы сначала, я помню, созванивались просто по телефонам обычным, но это была другая страна- это было очень дорого, очень дорого на тот момент. Но мы всё-таки, да, были, как бы, <chuckles> тогда не было таких возможностей, там, по интернету позвонил. Ам, и поэтому мы как бы созванивались.
Ну да. Да, до тарифа. Ну да. <chuckles>
А потом, уже через какое-то время вот, начали входить в моду там "Одноклассники", и там всякие такие сайты. И мы нашли друг друга там, начали общаться. Вот, и я я помню, мы еще, там был такой даже как-то момент, когда люди все очень меняли там, э, это, главную фотографию на страничке там чуть ли не Да, да, чуть ли, знаешь, не раз в неделю. И мы там э было, например, 3 г 3 фотографии, которые нравили нравились. Ты не мог выбрать, отправлял там: "Какую, как ты считаешь, какую поставим там на эту неделю?" Короче, было очень много крутых моментов, и они прям очень греют душу сейчас, когда всё это вспоминаешь. Хотя вот такие мелкие моменты, конечно, не так часто вспоминаются, но когда они вспоминаются, это прям такое солнце на душе. <chuckles>
Мгм. Ну да, вот эти, аватарки. <laughs> Я помню. Да. <chuckles> Да, я понимаю. А вот, э, когда вы только в первый раз, скажем так, списались в социальных сетях, вообще вот, н э, общение было какое-то напряженное, или вы уже сразу чувствовали очень комфортно и рассказывали обо всём?
Мгм.